で、そしたら、なんかほんとに元気になって、熱も下がり、<laughs> 風邪も抜けたんですよね。そういうことがいっかいあって、ほんとに元気になりました、その時。何なんですかね、あれ。
うんうん。 ふんふん。 ほうほう。 ええ。 は。
なんかよくわかんないんですけど。なんか。
もうなんか、免疫力がなんか働いちゃったんすかね。
働いちゃったんですかね。なんだろうって思ってんですけど、不思議で、不思議でしょうがないんですけど。周りの人も「しんどそうだったのにどうしたの？」みたいな感じで。もう駄目なんじゃないの、ぐらいだったんですけど。なんか、元気になりまして、やっぱ気合いで、ま、皆についていかなきゃっていうのもありましたし、気合いで登ったんですけど、やあ、私駄目かもって思ったんですけど、なんか、ん、何なんですかね、空気標高、なんか分からないんですけど、何かが、私を変えたというか、なんか、元気になっちゃったんですよね。ですよね。あれはすごく不思議な体験だったなって思うんですけど。
うんうんうん。 ほうほう。 <laughs> はあ。 はい。 ふんふんふんふんふん。 ふーん、うんうんうん。 ふんふんふんふんふんふん。 すへえごいですね。ふうーん。 ほ。
はい、そう1度だけ、人生の中で1度だけありました。<laughs>
<chuckles> それは面白いすね。うーん。ねえ。
そうそう。面白いですもんね。なんか人間の体って面白いなって思うんですけど。うーん、でも、ま、そういうことも起こり得るのかなと思うんですよね。っていうのが
はい。 ああ、はい。
ままま、これは聞いた話なんですけど、わあの、私の直接の知り合いではないんですけど、なんですかね、なんか、うーんと、ま、がんにななられた方がいて
ふんふん。 はい。 ああ、はい。